Certo, perché comunque hai delle persone esterne che ti possono dare una mano. Ehm, da hai, mhmm, memoria di un articolo o qualcosa che hai scritto, ehm, che è stato tanto creativo? Cioè, hai detto: "Cavolo! Que quella cosa lì ho trovato un sacco di creatività"?
Eh, assolutamente. Mh-mh. Allora, ehm, sì c'è un articolo, ehm, s non è cronaca nera, ma è calcistico perché ehm sì, è sportivo, esatto, uhm, nello specifico calcistico, perché in quell'occasione intervistai un un giocatore, uhm, anche abbastanza famoso, ehm ehm ex serie A, ehm, è Pastore, giocava nella Roma, nel Palermo, poi ha giocato nel esatto, nel Paris nel Paris Saint-Germain. Ehm, in quel caso, uhm, appunto, uhm, ebbi la l la fortuna di trovare il numero, uhm, e, ehm, diciamo lo contattai, lui rilasciò un'intervista, tra l'altro poco dopo la rilasciò la Gazzetta dello Sport, quindi per me è stato, diciamo un grande onore esatto, esatto. Ehm
Ah! È sportivo. In serie A? Ah! Javier Pastore, certo. Ah, quindi prima te e poi la Gazzetta. <chuckles> Solo scritta, giusto? Non anche intervista, ehm, telefonica?
No, no, no, no, n no, purtroppo purtroppo solo scritte, però vabbè non mi posso lamentare, diciamo. Ehm, insomma, feci questo questo articolo, che quindi sostanzialmente erano delle domande fatte a lui, ma, ehm, nell'introduzione e, ehm, poi, successivamente appunto nel nello sviluppo del del testo, inserii molti paragoni, ehm, molte similitudini, ehm, tra le sue giocate e l il pittore Lucio Fontana, che è un pittore argentino, ehm scusami, è un pittore italiano, ehm, insomma, uhm, quello delle tele, no, tagliate, ehm, che rappresentano il tempo, okay. Ehm, e insomma, lo lo paragonò a lui, ehm, e ricevetti anche i complimenti da parte di di Pastore, ma anche del mio direttore, e quello è stato probabilmente uno dei testi più più creativi proprio perché avevo fatto una commissione, ehm, tra tra arte, ehm, e calcio, diciamo tra sacro e profano.
Certo. Mh. Ah! Sì, sì, sì, sì ho presente. Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Beh, questa è una esa un'unione, no, hai unito poi tra l'altro entrambe le cose che fai nel giornalismo. Ehm, a livello di produttività, no, hai dei momenti dove sei proprio bloccato, cioè che dici: "Non non riesco a produrre?".
Sì. Mh-mh.